Äh, ja, also, ich denke auch, es gibt unglaublich viele Lieder. Ich denke jetzt gerade an, ähm, äh, Rolling Stones, und zwar eins der frühen, äh, „Time” äh, „Time is on my Side” heißt das. Äh, da waren die noch ganz jung, die Rolling Stones, als die das geschrieben haben. Und es ist so 'ne Ballade eher, was Ruhigeres, ja. Tr 'n traurigeres Lied und aber sehr schön.
Ja. Ja. Okay. Okay. Okay.
Und das erinnert mich immer an meinen allererste, äh, äh meine meinen allerersten Freund, der letztendlich, äh, ja, irgendwie also, irgendwie denke ich doch noch gern an ihn. Also, wir waren nicht so richtig zusammen, wir waren nur so so vo also, so so dr dr 3 Wochen oder so, weißt du? Und nicht so richtig. Aber an den denke ich dann, wenn ich das Lied höre, weil irgendwie, der war da so total der also, voll der Fan davon. Und, ähm, ich finde es auch 'n total schönes Lied. Und ich habe ihn also, es ging ja nicht schlecht auseinander bei uns. Es ist halt einfach einfach hat's ja einfach nicht geklappt, ja? Und ich denke immer mal wieder an ihn auch und denke so: „Ha, ja, ne, wie geht's dem eigentlich so“ und so? Eigentlich war 'n Netter 'n Netter war das eigentlich. Ja, hat halt einfach nicht geklappt, keine Ahnung, vielleicht ja
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Ja. Okay. Okay. Ach, sehr süß. Ja, manchmal falsche Zeit, falscher Zeitpunkt, Alter, Umstände, steckt man nicht drin, ne?
Ja, absolut, mhm. Umstände, ganz klar. Meine Mutter wollte ja nicht, dass ich mit dem sei bin. <chuckles> Ja, ja. Ja, hast du noch 'n anderes Lied?
Ja. Ja, ja, die Mütter. Ähm, ja, wenn wir bei Partnern sind, dann habe ich, ähm, natürlich mehrere Lieder. Aber was mich halt immer trifft, ist zum Beispiel kennst du das, „Follow Me”? Also, äh, warte, ähm. Follow me and everything is all right. I'll be the one to tuck you in at night. And if you Genau, das kennt ja jedes Schwein eigentlich.
„Follow me”, sagt mir was, ja. Ja, ja, ja, genau, kenne ich, ja. Ja, ja, ja. <chuckles> Danke. <laughs> Ja, alles gut. <chuckles> Ja, ja, mhm.
Aber das war so das d ja, nein, so meinte ich das nicht. Also, jeder kennt das aus den Neunzigern so, ne? Ähm, und da, äh, verbinde ich das auch ganz stark mit mit, ähm, dem Holländer, mit dem ich ja zusammen war. Also, nicht zusammen zusammen, wie auch immer man das sagen soll. Weil wir saßen
Ah. Warst du da in Holland gerade?

Muss da mit mit rumschreien irgendwie also das Rumkreischen, ne? <giggles> Ja, das ist ja, das ist lustig auf jeden Fall. Hast du auch irgendwie so 'n Party-Lied?
<laughs> Ja. Richtig gut. Ich habe viele Partylieder. Oh, ich habe echt viele Partylieder, wo ich dann auch so Hummeln im Hinter kriege, ne? Und, äh, ähm aber nicht so, dass ich klar kommen dann so manchmal Situationen hoch, wo ich in der Diskothek gearbeitet habe oder so, ne?
Ja. Ah, du hast gearbeitet in der Diskothek. Wann denn? Wie alt warst du da?
Ja. 19.
Ah ja, okay. War das nach dem Abi dann oder oder während dem Abi oder s
Ja, so, ne, 18 war ich. Das war so zwischen ab also, nach dem zwischen kurz vorm Abi habe ich da gearbeitet, glaube ich, ja.
Ja. Ja, ja, cool.
Und, ähm das natürlich kommt da manche Dinger hoch, aber so was gibt's denn noch so? Ja klar, erinnert mich zum Beispiel, ähm das ist so von von Zucchero, das ist auch ein italienischer Sänger. Ja, genau. Und der hat ja zum Beispiel ein Lied also Papa und ich haben sehr viel Zucchero gehört. Und da gibt's ein Lied, das heißt Vedo Nero.
Ja, sehr schön, kenne ich, klar. Mhm. Mhm.
Und das haben wir voll oft gehört zusammen. Und da muss ich auch mal so wenn ich zurückdenke und dieses Lied höre. Ich meine, wir haben von Zucchero gab's ja auch, ähm, Zucchero von 2 Liedern wurden auch auf der Beerdigung gespielt, ne? Ne, die hat ich dann explizit, äh, ausgesucht und musste da mit dem Priester rumstreiten. Äh, <chuckles> dass ich meine lie katholische Kirche halt einfach, ne? Der hat auf Orgeln bestanden. Ne, er wollte unbedingt Orgeln. Und ich habe zu dem gesagt ich sage so: „Aber mein Vater war jetzt nicht so der Orgelmensch. Nein, aber es ist meine Kirche.“ Und ja, bei der katholischen Kirche ist das so. Und da hab ich gesagt: „Okay, dann du die Orgeln, ich aber die 2 Lieder.“ So.
Mhm, ja, verstehe. Warum? Wie, der wollte das nicht? Ach, ja? Hä? Oh, okay. Ja. Okay. Ja. Hat er es dann eingesehen?
Ja. Ja, wir haben uns dann geeinigt.
Ja. Na ja, da muss man ja 'n bisschen moderner werden, oder? Auch die Kirche, vor allem für 'ne Trauerfeier. Mhm.
Ja, und, äh Da denke ich halt öfter drüber nach. Und es gibt auch 'n Country-Lied, das heißt Neon Light oder Neon Moon. Neon Moon heißt das. Und das erinnert mich zum Beispiel sehr an die Trennung von meinem Typi da, ähm, weil das haben wir beide oft gehört.
Ja. Mhm. Ja. Mhm.